Ama, işte, böyle hile yapmadan falan yenildiysem böyle, ımm, gerçekten yendiyse yani
Hile yapar mısın? Hem onu sorayım. <chuckles>
Hile yapmayı hiç sevmem ya. Gerçekten sevmem. Bazı şeylerde belki yapabilirim ama böyle ciddi yarışmacı şeylerde hiç sevmem yani hile yapmayı. Mesela maçta da halı saha oynarken mesela bir pozisyon olsun, ııı, karşı taraf mesela, ııı, elime çarpsın veya şey olsun, söylerim yani "elime çarptı" derim veya "çarpmadı" derim. Yani orada mesela genelde skoru b benim ben tutarım halı sahada. Bana sorarlar, "Maç kaç kaç?" diye anlaşamadıkları zaman. Çünkü bilirler yani benim şey yapmayacağımı.
Hiç sevmezsin. Hı hı. Evet. Hı hı. Peki, yani senin, ııı, tasvirlerinden şeyi anladım ben. Eee, biraz daha, hani, futbol oynamayı, ııı, seviyorsun. En sevdiğin hobin oymuş gibi gözüküyor. Peki, bunu neden sevdiğini biliyor musun veya ne hissettiriyor sana? Neden, eee, futbol?
Hı hı. Hı hı. Yani onun gerçekten güzel bir soru sordun. Düşündüğüm zaman çocukken futbol izlemeyi seviyordum. Iıı, belki de oradan öyle izleye izleye, hani, o beni çok cezbetti. Oynamak da istedim sonrasında ama çok geç başladım ben futbola. Mesela lise 2'de falan böyle ciddi, lise 1'de falan başladım oynamaya. Onun dışında lise öncesinde oynamıyordum hiç. Iıı, bayağı geç başladım yani. Iıı, ama izlemeyi çok severim.
I hı. Anlıyorum. Hıı. Yani, eee, evet, ilginç, eee, bu aslında. Yani şu ilginç, izlemeyi çok seven biri olarak daha erken başlayabilirdin. Peki, eee, daha erken başlasaydın, ilkokul yaşlarında, atıyorum, küçük yaşlarda, belki, eee, profesyonel olurdun. Bunu hissedebiliyor musun veya böyle zaman zaman diyor musun kendine, "Ya keşke erken başlasaydım ve profesyonel olsaydım."
Hı hı. Hı hı.